Et, heu, voilà, je suis, pour tout pour tout ce que j'achète, heu, moi, j'achète, heu, à prix réduit, hein. Même si c'est
Oh, j'avoue. Moi, c'est pareil et je t Moi moi je pense que c'est un vrai luxe de savoir vivre avec pas beaucoup et de savoir vivre heu, tu vois? Parce que moi j'en j'en j'en connais, ils a ils achètent que des marques, et que que des marques, c'est incroyable. Ah ouais non moi, heu, enfin, je vois pas l'intérêt.
Ouais. Ah, oui. Oui, ouais, ouais. Ouais ouais. Ah, oui, pour les oui, pour les fringues tu veux dire?
Non même pour de la nourriture, genre en France ils vont ils vont ils vont prendre de Oasis pour du jus, ils vont prendre, tu vois, que des marques. Tu dis mais, alors que des fois, heu, le p le p le une autre marque de sous-marque c'est même pareil souvent, c'est la même chose.
Ah! Pour la nourriture. Ah oui, oui, oui, ouais, ouais. Oui, c'est la même chose, oui.
Ouais. Beh beh, des fois, faut moi je pense des fois il faut se faire un plaisir, parce que non plus elle est trop trop dans la restriction. Mais, heu, je reconnais, il il mange des bonbons, il prend des Mentos, il est du jus pour de l'oasis, mais la glace, il prend la te telle ou telle marque, tu es là: «Waouh!»
Ouais. Ouais. Oh oui, bah ah oui, oui, oui c'est c'est vrai. J'ai une copine elle, heu, elle se fait pas beaucoup, hein, peut-être 1500 par mois, mais elle achète que de la nourriture bio.
Mmh mh. Mmh mh. Ouais, mais c'est o wesh, wesh.
Que que que du bio.
Moi j'ai une amie elle est pareille, hein. Elle prend que du bio en France ici, là.
Ouais. Ouais.
Elle a pas des masses mais elle prends que que que que du bio, tout, le jambon, les galettes, machin, tout bio.
Ouais ouais. Oui, oui, même les galettes aussi, heu, les petits gâteaux, oui. E elle s'achète des quantités, heu heu, minimes quoi. Par exemple, quand j'étais chez elle, heu, elle faisait la cuisine, mais moi, heu, j'avais encore faim, heu, <laughs> parce que tout ce qu'elle faisait, tout le repas logeait dans une oui! Tout le repas logé dans une assiette creuse. Alors ça incluait, heu, l'entrée, le plat de résistance, heu, alors moi moi j'avais en j'avais encore faim puis alors quand je lui disais ça, elle disait: «Oh! Oh! Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu! Un petit ogre», elle m'appelait le petit
<chuckles> Mmh mh. <laughs> Je te comprends trop. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Comment c'est lunaire! <laughs> Et elle, elle mange quoi? Elle mange des petites portions, c'est ça?
<laughs> <laughs> <chuckles> De e e elle achète ses galettes, puis, heu, elle mange pas mal de galettes, comme ça, ça heu, ça économise, quoi un petit peu sur, heu, l'autre, les autres choses qui sont plus chères.
<laughs> Non. mais faut vivre un peu, hein, aussi franchement.
Ouais, ouais. Bah oui, ouais <laughs>
<chuckles>